Mhm. Ja, also, da kommt das da hört man, dass da überhaupt kein Verständnis kommt, ne? Das ist natürlich sehr, sehr schade. Und, äh, wenn das mit dem mit dem Reden nicht fruchtet, also, pf keine Ahnung, was man da sonst noch, äh, machen könnte. Hm, sehr schwierig.
Mhm. Ja, ich habe mal für 'ne ich habe mal Ich habe gedacht, vielleicht, ähm, hm, äh, t keine Ahnung, nehme ich den mal so mit auf 'n Tag, also, dass er mal sieht, was ich eigentlich alles auf'm Tisch habe. Ich dachte, vielleicht wäre das noch 'ne Option oder halt vielleicht
Hm.
ja, dass ich halt einfach gar nichts mehr vorschlage?